Ờ, thực sự rằng là mình rất là hiểu bạn luôn đó bạn. Giống như là kiểu, hướng nội cộng thêm cả overthinking nữa ấy nhỉ. Đúng là kiểu một cái combo mà, kiểu, có thể là, kiểu, cảm thấy th hoàn toàn là không phù hợp với cả những cái buổi tiệc cần cái sự tụ họp ha. Thực sự mình rất là hiểu luôn. Nhưng mà bên cạnh đó không biết là có một cái khoảnh khắc nào trong cái buổi tụ họp ấy bạn, mà bạn cảm thấy ổn hay thậm chí là cảm thấy thoải mái hơn không? Như là, kiểu, nói chuyện riêng với một người bạn thân này? Hay là ngồi quan sát mọi người thôi ấy?
Thật sự. Thì cũng có một vài khoảnh khắc nha. Mình cảm thấy dễ chịu hơn khi mà mình chỉ ngồi quan sát mọi người, ờ, vui vẻ, nhưng mà sâu thẳm trong mình nha thì khi mà mình ngồi quan sát như vậy á, mình cũng muốn là bản thân mình cũng được tự tin á, cũng được hòa đồng, hòa nhập vào cái buổi tiệc hôm đó. Và mình cũng thử, ừm, cố gắng tự tin nói chuyện nhiều hơn bình thường á. Mình có lần mình cũng thử bắt chuyện với một vài người nha lúc đó thì được nha, nhưng mà về nhà, á, mình nhớ lại mấy cái câu mà mình nói, trời ơi mình thấy xấu hổ quá trời. Hổng biết lúc đó mình nghĩ cái gì mà mình nói mấy cái câu nó như vậy luôn? <laughs>
<laughs> Ờ. Ừm, ừm, ừm, mình rất là hiểu luôn này. Sau khi mà mình đã lắng nghe những cái câu chuyện của bạn rồi ấy, thì thực sự rằng là mình rất là cảm thông với bạn luôn và thực sự rằng là mình rất là hiểu những cái nỗi lòng của bạn. Mình kh bạn không phải là kiểu ghét mọi người nên nà kh mới không muốn đi ha, mà có lẽ là xuất phát từ bản thân mình nhiều hơn này, mình sợ rằng là "Ôi không biết là, kiểu, mình nói cái này này, mình làm cái hành động này, mọi người có để ý không? Và điều đấy là có đúng hay là nó sai nhỉ?" Tức là nh cái suy nghĩ bủa vây bạn ha, thực sự là mình rất là hiểu bạn ạ. Và ở đây ấy, thì m đầu tiên mình có một vài lời nói như thế này này, ờ, trước hết nha, ờ, bạn hãy chấp nhận và tự hào về cái việc mình là một con người hướng nội bạn ạ. Hướng nội nó không phải là một cái khuyết điểm hay là gì đâu, hay là, kiểu, hướng ngoại mới tốt hay là hướng nội mới xấu đâu nha. Mà thực ra đó cũng là một cái phần tính cách vô cùng là đẹp đẽ luôn đó bạn ạ. Một người hướng nội thì người ta có nhạy cảm này, người ta sâu sắc, biết lắng nghe những cái điều đó thực sự rất là mối quan hệ luôn đó bạn ạ. Mà những cái khác lại thực sự cần đó nha. Thế nên rất hào vì là bạn đang giúp có thể bản thân thay vì bạn mình phải vô cùng tốt luôn bạn. Và kể cả là mình có một vài lời khuyên, ta có để chuẩn bị trước để giảm cái lo lắng đi này. Thì ch có thể tự cho phép bản thân mình, ờ, kiểu là, ừ, tiếng thôi cũng được. Sau cái cái kiểu rõ ràng ấy thì, ờ, bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, biết được là, ờ, mình còn lại, ờ, hết thời gian đâu, chỉ cần một xíu thôi, xong là hoặc về là hoặc là nhanh thì có thể nhá, ví dụ như là tai nghe chẳng hạn nên đa phần nghe cũng gọn ấy, chỉ cắm như thế thì mới tự làm cực dễ dừng. Bạn thì không là bạn
Đúng rồi. À, vậy hả?